देखिए जैसे-जैसे मेरा अ, काम और मेरे व्यापारिक चीज़ें ब आगे बढ़ती जा रही हैं, जो-जो चीज़ें मुझे करने की आवश्यकता है उस चीज़ के साथ मुझे ऐसा लगता है मुझे अपना ध्यान और मतलब अपना फ़ोकस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और उस चीज़ की मुझे विशेष रूप से आवश्यकता लगातार पढ़ने वाली है। परंतु मैं अभी एक चीज़ देख रहा हूँ लगातार कि मेरा जो फ़ोकस है वो उस तरीक़े से मैं काम पर नहीं कर पा रहा चाहे लगातार वो काम भी कर रहा हूँ लेक़िन मैं कई बार ये पाता हूँ कि मैं फ़ोकसड नहीं हूँ और मैं अ, भटक जाता हूँ। ध्यान मेरा जो है वो भटक जाता है। जिसका परिणाम ये होता है कि जिस तरीक़े के अ, निष्कर्ष मैं उस कार्य से चाहता हूँ, उस तरीक़े के निष्कर्ष मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं और निश्चित ही ये मेरे लिए एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर देता है और अ, ये जो एक समस्या है ये मेरे साथ चल रही है जिसके कई सारे परिणाम मेरे सामने आने को मिल रहे हैं और ये तनाव जो है वो मेरी जो प्रतिस्पर्धा है, जो मेरी एक अ, मेरा जो अ, प प्रदर्शन है उसको कम कर देता है और मैं अ, अत्यधिक बुरी स्थिति में चला जाता हूँ। तो ये एक समस्या मेरे साथ चल रही है जिस संबंध में मुझे आपसे थोड़ी-सी सलाह चाहिए थी। जी।
जी, बिल्कुल। जी। जी। जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ और कहीं न कहीं मैं बिल्कुल समझ भी रही हूँ कि अ, क्या चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आपको बेहतर सलाह दूँ। तो क्या मुझे अ, आप बता सकते हैं थोड़ा-सा विस्तार से कि वो कौन-सी स्थिति होती है, कौन-सी परिस्थिति होती है जब आप ऐसा करना चाहते हैं लेक़िन हो नहीं पाता है? थोड़ा-सा उदाहरण देके अगर आप मुझे समझाएँ तो मुझे मदद मिलेगी।
जी, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मैं मेरा जो व्यवसाय है, मैं वकालत के पेशे में हूँ और मुझे लगातार ही अ, चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं चि कई सारी चीज़ें मतलब निरंतर एक अध्ययन करने का मेरा काम रहता है चाहे वो कोई मुकदमा अध्ययन करना हो, कई बार फाइलें बहुत मोटी-मोटी होती है, वो अध्ययन करना हो चाहे कानून अध्ययन करना हो, एक निरंतर अध्ययन करने वाली प्रक्रिया रहती है। और मेरा ज़्यादातर दिन उसी व्यवसाय में जाता है और उसके अतिरिक्त मैं जब 4-5 बजे अपने न्यायालय से लौटता हूँ तो एक अन्यत्र काम मैं कब करता हूँ जो अ, मेरा एक आप समझ लें दूसरा काम है जिसमें मैं कुछ नहीं एक वो एक अ, कंपनी के थोड़ छोटे-छोटे लक्ष्य होते हैं जिन्हें मुझे पूरा करना होता है तो वो काम मैं करता हूँ और उसके बाद दोबारा मेरा रात को कार्यालय का समय रहता है 8, 7-8 बजे से जिसमें मैं अगले दिन की अ, फाइलें पढ़ता हूँ और मुकदमे तैयार करता हूँ। तो ये चीज़ें कैसी रहती है जो मेरा एक अन्यत्र काम है क्योंकि मैं दिन-भर से थका हुआ आता हूँ और मुझे वो काम करना होता है जो मैं अ, छोटे-छोटे कंपनी के लक्ष्य पूरे करता हूँ, तो वो काम मैं जब कर रहा होता हूँ तो मुझे थोड़ी-सी चिंता ये रहती है कि अरे ये काम कर रहा हूँ लेक़िन मेरे को थोड़ी देर बाद अब वो कार्यालय जाना है, कल ये मुकदमे लगे हैं तो उस चीज़ की वजह से मैं उस काम पे उस तरीक़े से फोकस नहीं कर पाता। और जब मैं अपने कार्यालय पहुँचता हूँ और वहाँ निपटा रहा होता हूँ तो एक मुझे अ, थोड़ी-सी हड़बड़ाहट सी रहती है कि ये मैं देरी हो रही है, इतना सारा काम है, ये मुझे निपटाना है और उस तरीक़े से मैं फ़ोकस नहीं कर पाता तो मेरा ध्यान बार-बार मैं एक काम को थोड़ा-सा करता हूँ फ़िर मेरा ध्यान जाता है अरे वो दूसरा वाला काम और है फ़िर मैं उसे थोड़ा-सा करने लगता हूँ, फ़िर मैं सोचता हूँ अरे ये दोनों काम आधे-आधे हो गए हैं फ़िर मैं कोशिश करता हूँ कि उसे बाँट दूँ लेक़िन एक चिंता मुझे लगी रहती है कि जिस व्यक्ति को मैंने वो काम दिया है अपने किसी अ, मतलब मेरे जो एक सहायक है उनको दिया है तो मुझे एक चिंता लगी रहती है कहीं ये उस काम को ख़राब ना कर दें या उस तरीक़े से ना कर पाएँ जिस तरीक़े से ये काम होना है और निश्चित ही जो मेरा व्यापार है वो एक ज़िम्मेदारी मेरे हम लोगों के ऊपर एक लोगों की रहती है और वो चीज़ मुझे लगातार एक तनावपूर्ण माहौल बना देती है। तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से मैं और ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ तो एक ये स्थिति बनी रहती है, जी।
जी। अच्छा। जी। हुँ। हुँ। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। समझ सकती हूँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों को क्योंकि जिस तरीके का आपका व्यवसाय है, वाक़ई में देखिए थोड़ा-सा संवेदनशील है और अ, काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको फोकस की और ध्यान की आवश्यकता है और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जो काम होते हैं, जैसे आपने बताया कि आप जो आपका व्यवसाय है उसके अलावा भी आप कुछ कार्य करते हैं तो थोड़ा-सा क्या अपनी मुझे दिनचर्या बना बता सकते हैं कि किस तरीके की दिनचर्या है और उस दिनचर्या में आपके लिए आराम का क्या क्या-क्या समय है, नींद का क्या समय है थोड़ा-सा बताइएगा।
<smacks lips> जी बिल्कुल, मैं आपको अपनी दिनचर्या बताता हूँ। मेरी दिनचर्या सुबह 6 या 7 बजे से प्रारंभ होती है जिसमें सबसे पहले मैं व्यायाम करने जाता हूँ अ, मतलब जिम वगैरह जाता हूँ व्यायामशाला में। तो वहाँ मैं अपना अ, अपना जो व्यायाम है वो करता हूँ। हालाँकि ये भी एक समस्या है जो उस समस्या का ही भाग है कि जब मैं व्यायाम कर रहा होता हूँ तो मैं कई बार बहुत फोकस से व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मुझे चिंता लगी रहती है कि मुझे वहाँ से पहुँच के साढ़े 9 बजे तक फ्री होके फिर अ, 10 बजे अपने न्यायालय के लिए निकलना होता है तो ये एक चीज़ भी रहती है। तो फिर उसके बाद मैं 10 बजे अपने न्यायालय के लिए निकल जाता हूँ और वहाँ से लगभग 4 या 5 बजे लौटकर आता हूँ। फिर मैं लगभग साढ़े 5 बजे से जो मैंने आपको एक अपना दूसरा कार्य बताया वो करने के लिए बैठ जाता हूँ अ, थोड़ी-सी कॉफी वगैरह पीने के बाद और वो कार्य फिर मेरा चलता है और वो लगभग मैं साढ़े 7 या 8 बजे तक मेरा वो काम निपट पाता है। हालाँकि वो है कि लक्ष्य किस प्रकार के हैं तो वो चीज़ होती है और फिर मैं 8 बजे अ, तैयार वगैरह होकर पुनः अपने कार्यालय के लिए निकल जाता हूँ। तो मैं जब अपने कार्यालय के लिए निकल जाता हूँ फिर वहाँ मैं अपनी अ, फाइलें वगैरह देखता हूँ, सब चीज़ें देखता हूँ और फिर वहाँ मुझे लगभग रात के 10-11 आप समझ लीजिए बज जाते हैं और वो करने के पश्चात फिर मैं अ, घर आकर थोड़ी देर मतलब भोजन इत्यादि करके फिर मैं सो जाता हूँ। तो ऐसे करके फिर मेरी सुबह दिनचर्या शुरू होती है। तो ये एक मेरी दिनचर्या रहती है जिसमें देखिए एक अ, विशेष समय मेरे पास आराम करने का तो नहीं होता मैं ये कहूँगा लेकिन थोड़ा-थोड़ा मैं 10-5 मिनट का समय निकाल लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं जब न्यायालय से लौटता हूँ तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर मुझे सिर्फ़ सिम सीधे रात को सोने का समय मिलता है। जी।
जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। अच्छा। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, बिल्कुल मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ और आपकी दिनचर्या भी काफ़ी व्यस्त है, ये भी मैं समझ पा रही हूँ। आपकी दिनचर्या में सबसे अच्छी बात तो यही है कि देखिए आप व्यस्त हैं और कहीं न कहीं फिर भी आप व्यायाम करते हैं ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि, अ, जो आप रात को सोते हैं, है ना? और सुबह जो आप 6:00 बजे उठते हैं तो उसके बीच में आपको एक बेहतर नींद आती है, या फिर ऐसा हो जाता है ना कई बार कि कुछ विचार हो या कुछ तनाव हो या फिर आपके थकान ही के चलते कई बार नींद टूट जाती है या नहीं आ पाती है या फिर जब आप सोते हैं तो एक अच्छी नींद ले पाते हैं रात में?
हुँ, हुँ। देखिए मैं अब अ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कई बार थकान और अ, तनाव की वजह से नींद नहीं आती। तो ये स्थिति मेरे साथ कई बार होती है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि रोज़ ऐसा होता है कि मैं एक आराम से गहरी नींद नहीं ले पा रहा हूँ। परंतु अक्सर अमूमन मेरे साथ ऐसा होता है कि सबसे पहले तो मुझे सोने में ही थोड़ी-सी देर लग जाती है, कहीं मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जैसे कि इत्ते सारी, चीज़ें हैं और वो होती रहती हैं, कई क कई बा कई सारी चीज़ें मेरे साथ एक बार में घट रही होती हैं और वो मैं उन चीज़ों का तनाव रात को मेरे साथ मेरे नींद में ह रहता है। परंतु मैं कहूँगा कि अ, अमूमन मैं सो जाता हूँ और सुबह तक मेरी एक-आध बार रात को रात में नींद खुलती है। लेकिन अ, मैं सो के फिर सुबह 6:00 बजे उठ जाता हूँ अ, और अक्सर अगर तनाव के कारण कभी रात को नींद नहीं भी आई होती है, तो भी मेरी मजबूरी होती है कि मुझे 6:00 बजे कैसे भी उठना ही है। चाहे मैं, बहुत नींद में हूँ, बहुत थका महसूस कर रहा हूँ, परंतु मैं अपनी अ, दिनचर्या चूँकि नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए सब चीज़ें आवश्यक है, तो मैं अ, उस चीज़ की तरफ जाता हूँ। लेकिन हाँ, अ, मैं ठीक-ठाक सो लेता हूँ, अगर नहीं भी सोता तो उस चीज़ का फ़र्क मैं अपनी कोशिश करता हूँ दिनचर्या पे ना पड़े। जी।
जी। जी। हुँ। हुँ। जी। जी, मैं बिल्कुल समझ गई आपकी बातों को और थोड़ा-सा मुझे बस ये भी बताइएगा, कि जो ये आपका फोकस है, मतलब जो आपका ध्यान है, वो अ, किस-किस स्थिति में भटक रहा है मतलब आपने जो इतने सारे दिनचर्या में अपने काम बताए हैं, तो कहाँ-कहाँ आपको लगता है कि हाँ ध्यान भटक जाता है और पूरी तरीके से आप केंद्रित नहीं हो पाते हैं अपने काम पे?
बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अ, ब अपने व्यायाम से ही शुरू करता हूँ। कई बार देरी हो रही होती है या उसके कारण तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस अ, प्रकार का प्रदर्शन मुझे यहाँ करना था, जिस पता प्रकार से मुझे अपना व्यायाम करना था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा ध्यान घड़ी पर रहता है कि कहीं मुझे देरी तो नहीं हो रही है। मैं कहीं बहुत समय तो नहीं ले रहा हूँ, कोई एक प कि एक प्रकार की कोई एक्सरसाइज़ करने में, कोई ज़्यादा समय मुझे तो नहीं लग रहा है और वो एक चीज़ होती है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि अगर मूल रूप से एक वो तनाव रहता है, वो ये रहता है, कि जब अपने मुकदमे तैयार कर रहा होता हूँ जो कि मेरा मूल व्यापार है, जब मैं वो कर रहा होता हूँ तो अक्सर मैं अ, जो अ, मुकदमे तैयार करने होते हैं तो कई सारी चीज़ें पढ़नी होती है। कई सारी चीज़ें बहुत पुराना बड़ा रिकॉर्ड होता है, तो वो पढ़ना होता है, वो पूरा अभिलेख तैयार करना रहता है। तो वो करते हुए मुझे अक्सर अ, ऐसा महसूस होता है कि उम, मैं क्योंकि उम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ध्यान वो दूसरे काम पे पड़ा रहता है कि अरे मेरे को वो काम करना है, तो ये चीज़ रहती है। तो मैं उस तरीके से अ, अपनी जो अ अ, मुकदमे हैं तैयार नहीं कर पाता और मुझे थोड़ा-सा अ, कम फोकस महसूस होता है। और इसके अतिरिक्त अ, ये मतलब एक मूल चीज़ें रहती हैं। और जो तीसरा काम बताया उसमें एक ये समस्या रहती है कि उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है परंतु, उसमें केवल मेरे दिमाग में थोड़ी-सी बड़बड़ाहट रहती है, उसका फोकस तो मैं कर लेता हूँ। वो इसलिए भी कर लेता हूँ शायद कि एक वो ल निरंतर चलने वाला काम है, तो उसमें मुझे इतना मौका नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मैं ऐसे-ऐसे करके तो मूल समस्या ये रहती है कि मुझे एक भड़भड़ाहट रहती है, और एक मैं पूरा केंद्रित होके उस कार्य को नहीं कर पाता जिस कार्य में मेरी पूरी अ, ऊर्जा लगनी चाहिए। तो इस तरह मेरा फोकस भंग हो जाता है। जी।
जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ। और आपकी सारी बातों को सुनने के बाद देखिए मैं जो आपको सलाह देना चाहती हूँ क्योंकि आपकी दिनचर्या वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी दिनचर्या है और अ, जिसमें कि आप थोड़ा-सा दिन में आराम भी कर रहे हैं। आप सुबह अच्छे से समय से उठ रहे हैं, रात को सोने का भी समय लगभग आपका ठीक ही है। हाँ, कभी-कभी ज़रूर हो जाता है कि जो पूरे दिन के विचार हैं वो चलते रहते हैं क्योंकि थोड़ा-सा व्यस्त हो गई है आपकी दिनचर्या। है ना? तो देखिए आपको क्या करना चाहिए ना कि जैसे मानिए कि आप व्यायाम तो करते ही हैं। अ, व्यायाम में जो आपका ध्यान भटक रहा है, उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि ब अगर अभी आप सोच भी लेंगे उन चीज़ों के बारे में। तो क्या ही हो जाएगा, वो कार्य अभी तो नहीं हो सकते हैं। है ना? तो थोड़ा-सा अ, जब आप व्यायाम कर रहे हैं तो जैसे कहा जाता है ना कि आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उस समय वहीं केंद्रित हैं तो काफ़ी अच्छा उसे आप कर पाते हैं। है ना? तो आप क्या कर सकते हैं ना कि जब आप व्यायाम के लिए जैसे जिम जाते हैं आप, तो मुझे लगता है कि उससे पहले आपको 5-7 मिनट का ध्यान लगाना चाहिए। जैसे कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, आप भ्रामरी कर सकते हैं, आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं अ, जिसमें कि आपकी आंतरिक जो व्यायाम होता है ना। वो भी उतना ही आवश्यक होता है जितना आपका बाहरी व्यायाम आवश्यक है, आपके शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत आपको वो 5-10 मिनट से करनी चाहिए और अ, जब आप इसको धीरे-धीरे लागू क्योंकि देखिए व्यायाम तो आप कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि 5-7 मिनट आपके लिए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। है ना? भले ही आप घर पे कर सकते हैं या अगर आपके घर में कोई बालकनी है या इस तरह से है। तो वहाँ पे पहले आप व्यायाम कर लें, बाद में आप जिम चले जाएँ और वहाँ तो आप जा ही रहे हैं। और थोड़ा-सा आप अपनी समय-सारिणी को लिखें कि कब आपको क्या करना है ताकि जिस समय आप जो कर रहे हैं वहाँ पे आप पूरी तरह से वहीं केंद्रित हों। तो क्या होता है कई बार क्या होता है ना कि जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं तो एक काम हम कर रहे होते हैं हमें लगता है दूसरा छूट ना जाए, तो इसके चलते वो दूसरा दिमाग में आने लगता है। और आपका कोई प्लान है वो एक जगह से अटक के दूसरी जगह चला जाता है। तो मुझे लगता है जब आप अपनी समय-सारिणी बना लेंगे ना अच्छे से कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। और पूरी तरह से जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा अगर मैं ऐसे-ऐसे करूँगा तो मेरे सारे काम रात तक खत्म हो जाएँगे। तो एक दिमाग को ना एक मैं कहूँ संदेश मिल जाता है कि आपका दिमाग जो हैं सुकून में चला जाता है कि मेरा कोई भी काम अधूरा नहीं रहने वाला। अगर मैं इस-इस समय करूँगा तो स शाम तक सारे काम संपूर्ण हो जाएगा, दिमाग को एक शांति मिलती है ना। तो आप सबसे पहले समय-सारिणी बनाएँ, उसके हिसाब से अपने कार्यों को बाँध लें और इस तरह से करें। लेकिन हाँ, ध्यान को और मेडिटेशन को ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये भी कहीं न कहीं दिमाग को एक सकारात्मक प्रक्रिया देता है सोचने के लिए। और सही बताऊँ तो वैज्ञानिक रूप से भी ये संशोधित है और मैं आपको बताऊँ तो मैंने किसी बहुत ही बड़े डॉक्टर का पॉडकास्ट सुना था जिसमें कि उन्होंने इन इस प्रक्रिया के बारे में, भ्रामरी के बारे में बताया था जो कि बहुत ही अच्छा था। आप बिल्कुल देख भी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो और नहीं तो आप करके देखिए आपको खुद ही समझ में थोड़ा-सा धीरे-धीरे आने लगेगा, छोटे-छोटे कदमों से कि हाँ वाक़ई में ये बहुत कारगर है। और हो सके तो जब आप सोने जाते हैं ना, उस समय पे भी अगर आपको लगता है लाइट-वाइट बंद करके आप बिस्तर में बैठे हैं तो थोड़ा-सा वो 3 बार या 5 बार आप ओम का उच्चारण करें, थोड़ा-सा भ्रामरी कर सकते हैं। अगर आपको अ, नहीं पता हो तो देखिए इसकी तकनीक आप ज़रूर अ, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। और बहुत अच्छी प्रक्रिया है आपको फोकस बनाने के लिए बहुत बहुत मदद कर सकती है।
हुँ। जी। जी। जी, जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल जो आपने सलाह दी जैसे कि आपने भ्रामरी के बारे में बताया और ध्यान करने के बारे में बताया। मैं बिल्कुल इस चीज़ को अपने दिनचर्या में शामिल करूँगा और म मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी जो समस्या है उससे निजात पा लूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
जी। जी, बिल्कुल और मैं यहीं उपस्थित हूँ आगे के लिए भी।